То есть получается, что как бы для детей хочется, да вот, э, как ты вот ты множество вот этого состава, вот с раньше нету, да, вот который вот раньше вот сидели вы, всё уже поменялось, да. Тока вот если для детей, ну, получается, что ты делаешь праздники для детей или или нет, вот если там Новый го ну, Новый год, Рождество, вот как, а, так ты с детьми вот как ты думаешь, если сравнить, вот, э, как раньше мать для тебя делала, вот, ну, либо не для тебя праздники делала, но, в принципе, вот как вы всей семьей и как сейчас, допустим, вот ты, э, вот, э, для своих детей так же делаешь, как мама для тебя, или вот ты как-то по-другому относишься к ди и, может, даже и больше балуешь, <chuckles> может, даже больше, э, вот этот праздник у тебя как бы ярче и красочнее, вот, э, как как ты со своими детьми.
Мгм. А, во вот дело в том, что у меня нет своих детей. <laughs> Да.
А, нет своих детей. Я не поняла. Я думала, ты, э, потому что ты сказала, что у тебя своя семья, я подумала, что у тебя дети есть.
А, нет, пока что у меня нет детей, у меня есть племянники. И в целом, конечно, я обращаю внимание, что вот, когда маленькие дети, часто сейчас открывают какие-то вот, э, комнаты для них специальные, где там накрывают стол. А, то есть, в моем детстве это были праздники, например, в "Макдональдсе". У нас были экскурсии, там потом мы все садились в комнатки, там, такие все украшенные, нас там разрисовывали, делали нам какие-то маски, типа, тигрята, там, кошечки и так далее. И мы отмечали там. Ну, то есть раньше как будто бы меньше было вообще вариантов и возможностей, как можно отпраздновать день рождения или Новый год, а. Поэтому у нас только был "Макдональдс" или вот мы дома сидели, праздноватли, там, с детьми собирались, там, свой стол у нас был в комнате. А сейчас столько разных вариантов: какие-то комнаты, там, квесты, батуты, там, детские комнаты с какими-то аниматорами- то есть вариантов настолько много. Да, да, да, да.
Ну, в принципе, красиво, празднично, да? <laughs> С животными зоопарки, да ну, всё, что только может быть, да, там к э, э, прогулка с конями, там, с ещё осликами, там, покормить, там, ещё что-то, да, там какая-то ферма, жив ну да, всего щас много. А как ты думаешь, э, тебе нравится вот праздновать больше в такое время, как сейчас, или раньше?
Мгм.